Đúng rồi, đấy. Thì cũng như mình nói á là khi mà cãi nhau với gia đình á là mình cảm giác mình rất là đau lòng. Mình cãi nhau với cha mẹ mình thì mình cũng đau lòng, cha mẹ cũng đau lòng, hoặc là mình chứng kiến cha mẹ cãi nhau với nhau á thì mình ở đứng ở giữa mình cũng càng lại đau lòng hơn, đúng hông? Đấy.
Ờ. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, <chuckles> đúng rồi. Mà mẹ của bạn có lương hưu hông?
Bạn nói sao?
Gia đình của bạn, ba mẹ có lãnh lương hưu hông?
À, ờ, ừm, cha mẹ mình thì cũng nghề cũng, ơ, bình thường, hông phải là công nhân viên chức nên rất tiếc là cũng không có lương hưu.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ ba mẹ mình cũng tự lo cho nên mà
Ừm. À, mà nhắc đến cái vấn đề mà gia đình mà cãi nhau về, ờ, tiền bạc á, thì mình lại thấy có một số bài báo á nói về, kiểu, anh em trong nhà á, mà, kiểu, tranh chấp đất đai với nhau á, mà giành đất với nhau á. Đó.
Ờ. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mình nghĩ là, chắc là nó phải có sự rõ ràng á. Ví dụ như mà khi ba mẹ mà mất lúc đó phải làm giấy tờ. Nếu mà để cho những người con mà để, ơ, hông có phải phải lo nhiều á. Ừ, để làm giấy tờ. Chứ mình chứ mình thấy có nhiều trường hợp là hổng có, a, hông có sự chuẩn bị, thì khi mà mình cái mạnh ai mình nó gây ra tình huống
Ừm. Ừm. Mình có nghe. Ừm, vậy là theo như bạn là cái trong gia đình là, kiểu, kiểu như không phải là giữa cha mẹ và con cái nữa mà giữa anh em họ hàng này kia, thì nó phải thẳng thắn về tài chính, đúng hông?
Ờ. Đúng rồi. Mà nhất là ờ, mình thấy nhất, ví dụ như đúng rồi, mà ví dụ như là hai chị em ruột hay hai anh em ruột thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà sau này khi lớn lên thì còn có vợ chồng, có dâu rể á, thì mình nghĩ là nó sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Ừm, đúng. À, đúng, đúng, mình công nhận. Tại vì lúc đó là có thêm ý kiến của người mà, kiểu, người ngoài vào đi, ấy thì nó làm cho cái đầu óc của con người cũng không có được tỉnh táo cho lắm. Đó.
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. <chuckles> Mà mình nghĩ là ví dụ như mà ai có điều kiện mà gia đình mà ở riêng với nhau, ví dụ như anh, ơ, anh với chị dâu ở riêng rồi em ở riêng thì nó sẽ đỡ là cãi vã về tiền bạc hơn. Nhưng mà khi một đại gia đình mà sống chung, mình nghĩ là nó nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là mắm muối ai mua rồi xà bông này nọ, ờ, nó sẽ gây ra vấn đề tiền bạc rất là nhiều luôn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ôi. Ừm. Đúng rồi, mình công nhận á. Tại vì, à, con người với con người là dũng ừm như chén dĩa, đúng hông? Thì nếu mà xếp gần với nhau thì đương nhiên nó sẽ chạm, nó kêu to tiếng lắm. Đấy.
Ờ. Đúng rồi. <chuckles> Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Mà bạn thấy là ví dụ như ngoài tiền bạc thì ch những vấn đề nào khác trong gia đình sẽ thường gây ra hiểu lầm nữa?
Ừm.